Olha vou falar que eu estou com uma dor no pescoço, uma dor nas nas costas, na mesma posição, né, que é que eu trabalho, e meu pescoço realmente tá, assim É, é verdade. Eu vou pensar nisso tudo. São são coisas que a gente, né, às vezes não não ouve assim, né. Mesmo porque eu não tenho nem amigos aqui, viu, para desabafar, e para falar essas coisas importantes, assim. Muito legal.
Aham. Faz as coisas de casa. Ah, com certeza. Sim. Só tem 1 ano aí, né, então nem deu tempo. E é outra cultura também.
Verdade. É outra cultura, outras pessoas. Eh, e você sabe que, você falando isso, você me deu uma ideia. Eh, tem pessoas que doam, doam aparelho de ginástica. E eu acho que eu vou começar a procurar.
Ah. Olha. Isso.
Isso. E e vou tentar ver se eu monto pelo menos, né, começo devagar.
Uhum.
Vou nesse caminho, você me deu uma boa ideia, viu.
Olha, de repente comprar de 2º mão ou até doar mesmo. Nos Estados Unidos se doa, como você disse.
Sim. Muita coisa. É, acaba vindo de doação. Muita coisa, né, ainda eu estou com a garagem sei cheia dessas coisas que as pessoas doam, máquinas, máquina de lavar, máquina de secar. Tem tudo isso aqui ainda. Eu vou des
Olha, então tá na hora. Se você não está usando, passa para frente
Vou fazer isso.
e monta lá, um cantinho
Eu vou fazer. E eu e assim e na verdade, né, eu assim, eu sei treinar, eu sei fazer tudo. O meu problema realmente é é a falta de tempo pra pra encaixar nessa, né, sabe, ne nesse dia.
para sua academia. Olha, você fez a vida toda. Pronto. Se você fizer exercicio em casa, você pode acordar e ir direto para o seu para o seu cantinho, para o seu ginásio.
Olha, legal, viu, essa ideia foi maravilhosa. <laughs> Adorei.
Ai, ali a gente às vezes tem que conversar, né, ir trocando uma ideia
Sim, sim. Nossa, foi, assim, algo mesmo que eu nunca tinha eu não pensei, não pensei. Nesse tempo todo a minha cabeça aqui só na correria, e não pensei em montar algo para mim. E você agora me falando
Curtir. Pois é, e pagando academia sem ir.
Vou fazer isso. Muito obrigada pela dica, muito mesmo.
Ai, que bom. De repente me surgiu assim é.
Foi super agregador. <chuckles> Legal, viu.
Ai, tomara que dê certo, que você coloque aí tudo bonitinho, porque você está precisando, viu. E é uma coisa que você gosta também.
Ai, eu vou fazer. É eu estou precisando ir
Além de gostar precisa é, a sua saúde, né.
É.